Beh secondo me, mhmm, non è tanto una mancanza di fantasia, nel senso che probabilmente il singolo regista e il singolo sceneggiatore, ehm, hanno anche tante altre idee nel cappello, io sono sicuro. Il punto è che, ehm, molto probabilmente, visto come si è formato, come si è andato a indirizzare il mercato ultimamente, non non glieli fanno fare. Ehm, probabilmente, il regista che magari c'ha, ehm, c'ha una sceneggiatura alla mano di un progetto che ha tantissima voglia di dirigere da parecchi anni, va dal produttore e il produttore semplicemente gli dice: "Guarda questa roba non vende. Se vuoi c'abbiamo il film prequel di ehm, di coso." e quindi, <sighs> a quel punto fai di necessità virtù e e fai un bel film magari, però, anche se avresti voluto fare qualche altra cosa però, sai, anche loro devono lavorare.
Cioè Guarda Certo, però prendiamo un esempio pratico, no, ehm, Star Wars.